Ciao! Hai un capo che ti fa sentire subito sicura?
Allora, eh, così su due piedi ti dico che, mhmm, non saprei rispondere. Nel senso che, ehm, sicuramente il rapporto che io ho instaurato con il mio datore di lavoro è un rapporto che si è evoluto nel tempo e che mhmm, sicuramente da cui ho acquisito, ehm, tantissime esperienze. Ehm, non non ti non ti posso dire ecco che mi sono sentita subito a mio agio ecco col mio datore di lavoro. Ehm considera che io lavoro per la stessa azienda ormai da più di 10 anni
Certo naturale. Okay.
e nel contesto in cui lavoro ci sono in realtà 2, 2 responsabili. Ehm, con cui ho 2 rapporti estremamente diversi, ehm, dato anche dal fatto che comunque sono 2 persone diverse ecco. Ehm a primo diciamo il primo approccio con entrambe è stato sicuramente un rapporto di rispetto, questo indubbiamente, ehm, di di rispetto reciproco, ehm, ecco ma, essendo che comunque loro sono sempre state le mie datrici di lavoro sicuramente in qualche modo io ho sempre posto ehm, diciamo sono sempre stata abbastanza riservata ecco. Non non volevo entrare sicuramente
Certo sì. Okay. Erto, certo ma normale mi <chuckles> viene da dire <chuckles> all'inizio.
Certo però, ecco non non diciamo non è stato subito così perché con una in realtà c’era una differenza d’età di 10 anni. Quindi vuoi o non vuoi, un minimo di distacco lo mantieni, forse anche, mhmm, diciamo dovuto da questa differenza d’età. Con l’altra con cui siamo più coetanee, ehm, non è stato subito così. Forse all’inizio con l’altra, ehm, quindi con la con la ragazza più giovane, mhmm, siamo entrate anche subito in confidenza nonostante io fossi la dipendente e lei il capo, ecco. Ehm, ti dico che la la prima, diciamo quindi quella un po’ più grande, la mia datrice di lavoro più adulta, ehm, l’ho sempre vista come, mhmm, sicuramente una persona da rispettare ma con cui non sono effettivamente entrata poi così in confidenza. Ehm, lei era già sposata, aveva figli, famiglia, ehm, quindi le nostre conversazioni erano comunque sempre fini a sé stesse voglio dire, non che ci fossero tanti punti d’incontro o esperienze di vita vissute condivise.
Erto. Okay. I m non è neanche detto poi che si trovino dei punti d'incontro a volte, cioè insomma siam tutti diversi appunto, quindi magari con qualcuno, anche a di a prescindere dall'età no, non è detto che con qualcun
Sì poi sicuramente Esatto po poi vuoi o non vuoi in qualche modo lei era già più avanti con gli anni, era sposata aveva già famiglia sicuramente c’era c’è tutt’oggi, ti dico, un bel rapporto di comunicazione. Però io ero avevo 20 anni, lei già ne aveva 30 passati, ehm, però avevamo interessi differenti quindi sì, sicuramente parlavamo ma i nostri dialoghi ecco erano diciamo più o meno molto formali ecco. Ehm co
Chiaro, chiaro, è naturale. E ma, uhm, c'è stato un episodio per caso, non so magari a inizio carriera, che ti ha fatto sentire un attimo più più a tuo agio no, più al sicuro? Chiaramente all'inizio, quando inizi un rapporto lavorativo c'è un attimo un po' di di imbarazzo no, non entri in confidenza. C'è stato un evento, o un un periodo, un qualcosa che ti ha fatto fare quello step in più rispetto a sentirsi appunto bene e al sicuro?
Sì. Mh-mh. Beh, sì sicuramente come ti dicevo sono entrata subito in confidenza con quella che era più vicina alla mia età. Ehm, poi tra l’altro lei io vabbè lavoro in una scuola materna, lei era l'edu oltre ad essere la la responsabile era anche l’educatrice della classe in cui io sono andata sono per per cui diciamo sono stata inquadrata. Ero un’assistente ai tempi, ehm, ed ero sostanzialmente il suo braccio destro quindi a essere il braccio destro dell’educatrice ero comunque fianco a fianco co col mio capo, perché lei lavorava in quella classe lì. Ehm, lei mi ha insegnato tantissimo quindi il fatto comunque che lei mi abbia insegnato, ehm, a c diciamo come mhmm, a come gestire no la la quotidianità nella scuola, nel rapporto con i genitori, con i bambini, mi faceva sentire abbastanza a mio agio, abbastanza sicura. Ehm, e ci trovavamo anche abbastanza in sintonia devo dire perché poi come ti dicevo, erava siamo molto coetanee quindi ci ritrovavamo anche a chiacchierare del più e del meno, e del weekend
Okay, sì. Certo, ce Certo, cer c'eran più punti d'incontro chiaramente. Quindi mi pare di aver capito che ti ha un attimo, fin dall'inizio, un po' aiutato, indirizzato in insomma le varie mansioni no, che dovevate fare, a lavoro.
Sì esatto. Sì es assolutamente sì. Ehm quindi è sta
Quindi è stato un processo abbastanza lungo, ti chiedo?
Sì devo dire che, mhmm, beh lungo ne inteso proprio come anni trascorsi assieme sì, perché ormai sono dentro, ehm, questo co questa azienda da tanti anni. Ehm, chiaramente ci conosciamo da tanto tempo e ne abbiamo veramente passate di tutti i colori, però, ehm, subito siamo entrate in sintonia. Però purtroppo lei col tempo da che, ehm, inizialmente no, era il mio cioè lei era il mio punto di riferimento, la vedevo proprio come la il mio mentore, e poi ha cambiato atteggiamento. Forse perché mhmm, ecco io poi mi sono laureata, sono diventata educatrice anch’io e ho in qualche modo preso il suo ruolo. Lei poi si è spostata in amministrazione, in segreteria e io sono rimasta a, mhmm, diciamo a curare l’assetto educativo della classe. Vuoi o non vuoi, sono diventata io l’educatrice di quel contesto lì. Non che gliel’avessi rubato assolutamente anzi è stata lei a spingermi no, a spronarmi, a dirmi: “Guarda inizia questo percorso di laurea perché, ehm, una volta che ti laurei io posso inquadrarti come educra educatrice qui”.
Okay, sì. Erto, un indirizzo di percorso proprio no, che che sul lavoro, mi viene da dire, una cosa positiva no, una prospettiva di crescita ti ha dato anche, che di solito non è mai così scontato no, specialmente di questi tempi.
Sì. Sì poi io ero No esatto. Poi, ehm, io ero anche abbastanza avviata perché avevo va già fatto la gavetta. Ehm, ero comunque cresciuta in quel contesto, sapevo gestire la classe, ehm, i programmi mhmm, dedicati al diciamo alla didattica; veramente, mhmm, lei mi ha insegnato tanto e l'esperienza sicuramente ha contribuito ad arricchire poi la mia formazione. Poi come ti dicevo lei in qualche modo ha cambiato, ehm, modo di agire forse perché mhmm, chiaramente è cresciuta anche lei. Perché ha iniziato come me molto giovane, ehm, forse col tempo si è vista questo carico da di responsabilità. E voleva in qualche modo ricoprire la figura di direttrice e in qualche modo ha voluto, non ti dico prendere le distanze da quello che era il nostro rapporto però, mhmm, <tsk> abbiamo iniziato a mettere dei paletti perché comunque lei era il mio capo e se avesse dovuto riferirmi qualcosa sicuramente pesava molto la la confidenza che c'era in mezzo. Chiaro che se una persona la conosci meno ti viene meglio dire determinate cose, se la conosci di più e c'è in mezzo la confidenza ti pesa un po' di più. Ehm
Okay. Erto, certo. Certo no, poi sul lavoro a volte è un po' difficile no, bilanciare amicizia, no, con quello che è il lavoro. Anche a me personalmente capita su sul lavoro di insomma, di avere ante anche amici e non è così semplice no, come sembra, perché appunto bisogna bilanciare queste 2 cose, no.
Esatto. Eh beh, mhmm, sì. Poi con la confidenza di mezzo diventa tutto un po' più complicato. Sicuramente lei avrebbe potuto, ehm, trovare altri altre strade per, ehm, comunicare le cose. Però, uhm, c'è stato proprio un cambio di rotta, cioè lei ha iniziato ma non solo con me anche con le altre educatrici che a sua volta conosceva da tanti anni, ha voluto un attimino ricoprire quel ruolo lì di direttrice anche un po' austera, rigida, nei confronti delle sue dipendenti e ha iniziato ad essere particolarmente pesante. Cioè io ti dico che non mi sono sentita più sicura allora a quel punto.
Condivido. Ah, okay. Quindi è ca è cambiata questa tua sicurezza quindi. Ah! Ti va a parlarmi di questo di questo cambiamento?
Sì. Con lei sì. Sì assolutamente. Lei ha iniziato proprio come ti dicevo, a cambiare atteggiamento quindi da che, mhmm, aveva un atteggiamento dolce, empatico, accogliente, è diventata veramente super ire pesante, super esigente che, per carità, ci può stare, perché comunque l'azienda è tua e, mhmm, chiaramente punti sempre al top però, eh, a tutto c'è un limite. Cioè, ha veramente iniziato a pretendere tanto, ehm, ci ossessionava, a me e alle altre educatrici, su un sulla didattica. Ehm, se si venivano a generare delle dinamiche con i genitori allora la colpa in qualche modo ricadeva sempre su di noi. Non voleva sentire ragioni. Insomma una serie di cose che mi hanno anche portato a un certo punto a detestare quello che facevo. Mhmm, non non mi sentivo ne più sicura in quel contesto di lavoro ec
Un po' pesante. Mh, okay. Beh ma vorrei vedere, condivido. Ma secondo te poi questo cambio di rotta ha portato dei benefici alla fine dei conti, cioè questo essere più rigido oppure no? Perché a volte d'altro canto si si soffre un po' di più ma i risultati vengono. È accaduto oppure no?
Allora, beh Mh-mh. Allora sicuramente lei ha esagerato perché a tutto secondo me c’è un diciamo, c’è sempre una via di mezzo ecco. Non non è necessariamente sempre tutto nero o tutto bianco c’è sempre un punto intermedio che ti aiuta a mantenere anche un certo equilibrio, anche nel modo di fare. Lei non lo ha saputo fare, è stata troppo rigida. Probabilmente però questa forma di pressione che ho vissuto seppure eccessiva mi ha sicuramente spronato, uhm, in seguito, perché inizialmente siamo entrate in crisi, cioè ci ha mandato a tutte in tilt. Ehm, in seguito mi ha sicuramente mi ha fa mi ha aiutato come si suol dire "a farmi le ossa" ecco. Oggi ti dico che sono molto "più sicura", mhmm, tra virgolette quando c’è una discussione con lei so come affrontarla. Prima tendevo sempre ad incassare, oggi non incasso più, cioè io, mhmm, se devo incassare perché riconosco le mie colpe okay, ma se ricapisco che la colpa non è mia o quel "guaio" tra virgolette, o quella discussione è causa di un’altra discussione o di altre persone io mi difendo. Ecco, questo non lo facev
Erto. Okay. Erto. Certo, certo, hai imparato ad approcciare anche con questo cambio di cambi con questo cambio di "carattere", no, tra virgolette, che ha che ha avuto. Ti sei a anche tu hai agito di conseguenza, no, hai imparato a prenderla più nel migliore dei modi.
Sì. Assolutamente oggi lei poi si è ridimensionata perché, ehm, comunque io con l’intero staff ci siamo lamentate con l’altra direttrice, quella di cui ti parlavo all’inizio, un po’ più grande, ehm, con la quale paradossalmente oggi mi sento <chuckles> più a mio agio quando parlo. Ehm, anche lei devo dire che l’ha fatta ragionare, le ha fatto capire che questo, ehm, approccio era sicuramente un approccio tossico perché mhmm, cioè veramente ad una certa abbiamo anche pensato di andarcene perché non si lavorava neanche più bene
Sì. No, certo. Ma poi il rendimento inevitabilmente cala. Non è neanche insomma produttiva come scelta a a mio avviso no?
No infatti. E non si rendeva conto, ehm, del "male" tra virgolette che stava generando, del malcontento, ehm, dell’insoddisfazione, insomma una serie di cose che poi fortunatamente le hanno po l’hanno l’hanno portata a ragionare. Lei si è ridimensionata, ha rivisto parti del suo carattere, ha ammesso anche le sue colpe, ehm, e s è sicuramente cambiata. Ha cambiato approccio, ehm, quindi <chuckles>
No, ma certo ma è anche parte di un processo. Non siamo tutti <chuckles> non nasciamo con la scienza infusa no, quindi a volte anche insomma da figure un attimo più più avanti di noi dobbiamo aspettarci degli errori no, cioè non sempre magari condannare anche insomma immedesimarsi nell'altro e concedere l'errore. Il fatto <clears throat> che tu mi dici che comunque si è resa conto e si è ridimensionata, cioè lo trovo comunque positivo io, no?
Assolutamente sì. Sì. Poi sicuramente sai cosa, ehm, alcune mhmm, la vita poi, mhmm, non le ha riservato neanche delle purtroppo, ehm, dei lieti eventi, e questo secondo me l'hanno anche un po' portata a ragionare poi sull'importanza delle cose. Lei ha avuto anche delle dei butti dei brutti trascorsi, ha attraversato anche dei brutti periodi, e ti dico che in quel periodo lì noi abbiamo anche un po' diciamo, mhmm, peso un velo pietoso su alcune circostanze perché ricapivamo la situazione, capivamo che lei stava affrontando un periodo difficile, quindi molte cose ce le facevamo anche passare di sopra.
Erto, certo. Ehm, ci si si cerca di immedesimarsi, no, nell'altro. A volte non è facile.
Sì. Non è facile, l'abbiamo capito. Ehm, poi adesso lei in qualche modo ne sta uscendo da questo periodo, e chiaramente ci fa piacere. E secondo me il fatto che lei abbia capito veramente cosa nella vita è veramente importante, l'ha portata anche a ragionare in maniera in maniera diversa. All'inizio lei veramente era troppo superficiale, si faceva andava in tilt per qualsiasi cosa; non che noi fossimo donne vissute, attenzione, non non non non mi permetterei di mettere in discussione questo; però, ehm, lei era troppo presa da mhmm, dall'apparenza, dalla superficialità dei dei co dei contesti, e quindi poi questa cosa evidentemente le ha fatto cambiare modo di ragionare e oggi va molto meglio. Ti dico che fortunatamente adesso lei agisce in maniera diversa. Sicuramente
Erto. Anche il clima è migliorato immagino, no?
il clima è migliorato, si lavora meglio. Sicuramente, mhmm, se mhmm, devo dirti che se mi sento sicura con lei: al 100% no. Se ho qualcosa da dire la dico all'altra responsabile, però sicuramente il rapporto con lei è migliorato di tanto, eh.
In generale. Okay, questo è l'importante e speriamo che migliori, insomma ancora di più. Ehm, nulla. E ce lo auguriamo tutti quanti, speriamo sia così. Io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, è stata molto interessante e ti direi alla prossima allora.
Beh, assolutamente. Ce lo auguriamo questo. Grazie a te. Una buona serata, grazie per avermi ascoltato, ehm, alla prossima.